Yüksek kafein de tüketiyorum. Uykusuzluğum da çok, bu yüzden uyuyamıyorum veya uyursam da sabahları uyanamıyorum. Gerçekten hayat kalitem çok düştü. Tam olarak ne yapacağımı gerçekten bilemiyorum.
Tabii. Hıı. Anladım. Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum sana. Eee, günümüzde özellikle bu teknolojinin gelişmesiyle de, işte, bazı, eee, iş ortamlarında, hayatla vs. falan böyle insanlar, eee, birçok stres problemi de yaşadığı için açıkçası çok da böyle uyuyamıyorlar. uykusuzlukla ilgili problemler yaşıyorlar. Eee, bu noktada kesinlikle yalnız değilsin. Bunu bilmeni istiyorum. Ve çözülmeyecek bir problem de değil. Eee, benim sana bu noktada tabii ki tavsiyelerim olacak fakat daha uygulanabilir, daha sürdürülebilir tavsiyeler vermek adına
Hı hı. Hı hı. Evet. Hı hı.